Ma ai semafori?
Così sì, è bellissimo. Questo è molto bello perché ci son dei semafori lunghissimi, che non finiscono mai, e questi qui fanno spettacoli di giocoleria, ehm, te cioè fanno delle robe <clears throat> molto divertenti, quindi gli dai anche i soldini volentieri perché dici: "Ah beh, è intrattenimento". <chuckles>
No, bellissimo. Vedi, questo mi piacerebbe. Questo mi piacerebbe. Eh vedi, questo mi piacerebbe. Invece qui ci sono dei venditori ambulanti che a momenti si infilano in macchina con te praticamente, proprio invadenti, si infilano
Ah, mamma mia. Ma scusa e cosa vendono?
Eh, fazzoletti di carta, penne, ehm, portachiavi. Sì, alcuni passano ancora con le rose per dire, cioè tu sei in pieno mattinata di agosto, a mezzogiorno, con ventordici mila gradi, ti passa questo con le rose tutte appassite. <chuckles> Ehm, e quindi no ma la p la cosa, mhmm, che mi dà fastidio è la pretesa, cioè a volte proprio s'appoggiano pure nel finestrino, infatti ormai non per cosa, ma io mi sigillo in macchina ogni volta che mi fermo al sema
Ah, mamma, ancora 'ste robe qua? No. Sì. <chuckles> <chuckles> No, vabbè, no, questo no, no. Anch'io, anch'io giro sempre sigillata da quando ho visto un furto in diretta, cioè uno che ha ha un tentativo di furto: cioè 2 in motorino che praticamente han cercato di ridire prima di rubargli l'orologio a uno che aveva il braccio fuori, no, e poi gli s cioè, ehm, già che c'erano, hanno provato anche a rubargli il il telefono, ma questo qua si è ribellato in qualche modo ed è riuscito, il proprietario della macchina, e e la macchina andava eh, continuava a andare, pianissimo, ma andava; e, ehm, è riuscito a uscire da dietro e a non farsi rubare niente, no. E noi ci siam fermati, cioè tutti quanti abbiam preso targa del motorino- tanto non serve a niente, che sarà rubato anche quello- e questo qua poverino che tremava tutto fa: "Però non me l'hanno rubato". Faccio: "Eh, ho capito, hai perso 10 anni di vita!" <chuckles>
Eh. Mh-mh. No. Mh. Mh-mh. <chuckles> No. Praticamente. No. Mh, sicurame minimo, minimo 10 anni, praticamen no.
N Ma scherzi? Era lì ch era m un ragazzo giovane, molto molto in gamba per carità, però dici: "Mah, io me la sarei fatto rubare: tieni, guarda". Cioè, piuttosto che star lì a a a un semaforo in pieno giorno eh, mattina, stava accompagnando i figli a scuola, quindi ti dico cioè, non era notte. <chuckles>
Ah, ah, ah. Sì, no, guarda io No. No No, se dovesse capitare una cosa del genere anch'io mani in alto, fa quello che vuoi, basta mi lasci in pace. Sì, sì, gua non ne vale la pena. <sucks teeth> E niente, va bene. Ti ringraz Ciao.
Fa: "Prendi, tieni, graz" Va bene dai, ti saluto, vado nel traffi